Thì mình hỏi nè, thí dụ bạn tập cái môn tập tạ như vậy nó thì trong tuần thì bạn tập thường là cuối tuần hả? Hay là thí dụ như khi nào rảnh thì tập thôi?
Ừm. Ừ. Ờ, ờ. Thật ra nha là mình có một cái, ơ, một cái lịch mà mình nghĩ bản thân mình rất muốn làm theo đó là ngày nào rảnh là tập liền, nhưng mà, kiểu, ơ đúng, đúng, đúng, nhưng mà có một cái bất cập như thế này nè, tiểu, mình là một cái đứa mà rất là ghét cái người mình nhiều mồ hôi mà đầu tóc nó bù xù mà, kiểu, ướt rượt á, cho nên tập xong ờ, đúng, đúng. Đúng rồi, đó, cho nên là tập xong là phải gội đầu, mà hông lẽ ngày nào cũng gội đầu thì nó lại hổng có tốt cho cái tóc của mình, đúng hông?
Ừ. Ngày nào ngày nào rảnh tập luyện tranh thủ, đúng hông? Ừm. <laughs> Ờ, nó như nó ra mồ hôi, người nó nhễ nhãi, nó dơ, đúng hông? Ừm, nó rít người, đúng rồi. Ôi. Ngày nào cũng gội đầu thì nó nó không có tốt cho sức khỏe, hông tốt cho tóc, đúng rồi, mình đồng ý với bạn. Mình là một người, giống như là, tóc mình nó cũng khó chịu khi mà mồ hôi, vận động nhiều nó ra, nó rít người lắm. Mà bạn cũng biết rồi, cái mùa này ở Việt Nam mình á thì nó nóng mà lúc mà thì nó lúc nó nóng mà lúc nó mưa, kỳ lắm bạn, mình cũng hông biết diễn tả làm sao nữa. Mà dạo này thì mình thấy nó nóng nhiều hơn là là là mưa gió, nó nóng khó chịu lắm. Ừm.
Ừm, đó, đó. Ừm, đó, đó. Ừm. Với Việt Nam Ừm, ừ. OK, mình có thể hiểu được cái nỗi khổ này. Ừm, trời ơi, kiểu, ơ, cái lúc mình ở Việt Nam á hả, kiểu, ơ, trong tuần chắc cũng phải đến 3 ngày, tại vì thực ra mình đi làm mà mình chỉ được nghỉ khoảng tiếng, tiếng rưỡi buổi trưa thôi.
Ừ. Như mà ờ, ban ngày chắc là những cái ngày như cuối tuần, đúng hông? Ừm.
Ừm.